Слушай, такая вот ситуация у меня. А, ну, может быть, она достаточно, а, стандартная для современного, а, времени, но тем не менее. А, был какое-то время назад такой, э, эпизод, э, выгорания, да, когда и физически, и эмоционально, а, ну, не не хватало сил ни на что. И вот сейчас как бы такая ситуация, что тоже мне как бы, с одной стороны, нужно хотелось бы больше зарабатывать, но на данный момент, а, у меня для того, чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать, и это физическая работа, да. И я ещё учусь параллельно. Ну, в общем, много времени уходит и на то, и на другое, да. И вот, а, боюсь, что, м, достаточно быстро снова наступит такой момент, э, с выгоранием, когда ничего не хочется. Ни не хочется ни работать, ни учиться, ни, а, вообще смотреть вокруг, да, и, м, ещё и не дай бог заболеть и так далее. Ну, на фоне этом. Вот можешь ли что-то посоветовать по этому поводу? М, как вообще, м, как быть, как говорится?
Понимаю. Мгм, ну, в принципе, твоя ситуация с такой ситуацией сталкиваются многие люди, н не ты один такой. Вот, э, чтобы лучше понять твою ситуацию, ты можешь мне, пожалуйста, рассказать, ам, графике твоей работы? Сколько часов в день ты работаешь? Сколько раз сколько дней в неделю ты работаешь?
Но в основном вот эта ф там физическая работа, она 5 дней в неделю, но, м, как бы она такая, ф то есть 8 часов, а, физической работы, но и при этом, а, по вечерам там несколько дней в неделю, а, нужно еще учиться. Вот основная ситуация такая. И, м, для того чтобы у меня есть возможность, ам, скажем, но для того чтобы, скажем, позволить себе и обучение, и, так сказать, на жизнь хватало и так далее, и что-то откладывать, нужно работать больше. То есть у меня есть возможность брать больше смен, брать больше часов. А, то есть больше чем 8. Но, как бы, я боюсь того, что могу не вывезти просто физически. Да, и не будет хватать сил и н ни на работу, ни на учебу, скажем так.
Мгм. Мгм. Получается у тебя, ты у тебя 5 дней в неделю и дв два дня у тебя выходные есть, отводятся. И плюс у тебя ещё есть, э, по вечерам учеба получается ещё.
Да да. Да, она, ну, т как бы какое-то время в выходные она тоже занимает, потому что, а, непосредственно, м, вечерние какие-то занятия они в б будние, а вот, э, в выходные, ну, нужно что-то ещё там, читать, учить и и так далее. То есть это уже как бы не физическая нагрузка, но тем не менее сила она умственная, да, но она забирает какие-то силы, да.
Поним Умственная нагрузка. Мгм. И, э, а вот твоя семья в есть ли у тебя твои ближние, э, твои домашние, есть ли у тебя вообще чтобы попросить какой-то помощи.
Ну, тут ведь, э, как э, какая помощь может быть? Ну, важно не мешать, во-первых, например, когда я учусь, а, а иногда, ну поскольку там, так сказать, места у нас м мало, то иногда, да, там, э, хочется, а, тишины какой-то, да, например, и, м, не всегда получается эту тишины добиться, чтобы там поучиться, чё-нибудь почитать там и так далее. И, м, вот, наверное, это и есть такая, м, тема. Мгм.
Мгм. Да, я понимаю. Мгм. Тебе придётся тебе приходится комбинировать и работу, и учёбу. И иногда и н дома, чтобы было всё спокойно, чтобы тебе позволили спокойно учиться. Э, на получается, тут надо попросить, э, знако твоих близких, твоих домочадцев, чтобы они как-то по н понимали твою ситуацию, были более тише. А вот скажи, пожалуйста, как, а, у тебя обстоят дела со сном? Сколько времени ты отводишь на сон ежедневно?
Ну да. Ну, сон, в принципе, там часов, наверное, 7, получается спать, но в последнее время н сон не очень. То есть, я могу там ночью проснуться или, например, ун утром проснуться и потом не уснуть. Но, в общем, м 7- это так, э, в лучшем случае, но иногда и меньше получается, то есть. Н-да.
Мгм. Иногда получается 6, да? Ну, в принципе, 6-7 часов- это это уже хорошее оптимальное время, чтобы выспаться. Вот когда ты
Ну, в принципе, да, но мне хочется всегда больше. То есть я, а, достаточно часто просыпаюсь, я понимаю, что и, ну, вот этой нет утренней бодрости и свежести, да? То есть хочется отоспаться, просто отдохнуть, просто никуда не идти, э
Мгм. Мгм.
Есть такая усталость общая, да, накопилась.
Понимаю, а во сколько ты ложишься спать, если ты просыпаешься ус немножко рас с ощущением разбитости?
Ну, стараюсь до 11 где-то, но иногда после 11 тоже бывает. Но, в общем, м, где-то примерно д до 11, наверное, в среднем получается уснуть. Но вопрос, если т если я просыпаюсь в 4, например, да, и потом уснуть не могу. Но, то есть, так 5-6 часов иногда получается поспать. Ну, так себе.
М, получается. Мгм. А вот ты сказал, что ты просыпаешься именно утром, а вот ш что тебе, м, из-за чего ты просыпаешься по утрам? У тебя какие-то мысли тревожные?
Ну да, наверное, какие-то какой-то сон беспокойный, да? И утром вот это тоже беспокойство того, чтобы, ам там обеспечить все, скажем, материальные потребности, да- что за всё заплатить, за квартиру заплатить, эм, что-то ещё чтобы осталось и на будущее. Потому что, ну как бы, я учусь сейчас для того, чтобы потом не работать физически, да? Я оче ну как бы, стараюсь щас работать головой, в том числе, чтобы потом не работать физически всю оставшуюся жизнь, собственно. Ну, это такой период, который как бы нужно
Мгм.
пережить.
Пережить, да. А как долго бу как долго будет длиться твоя учеба?
Н-да. Ну, ещё 2 года.
А, еще 2 года, то есть, ну, у тебя в принципе уже план такой наперед есть. Ты знаешь, что у тебя есть у тебя есть план, к нему нужно стремиться. Ну, й я тебя понимаю, это ни непростая ситуация- комбинировать и учебу, и плюс работу. Но у тебя есть такая хорошая цель, что ты получишь образование, и ты м поменяешь свою свою работу на на более интеллектуальную, более высокооплачиваемую. Эм. Тут, конечно, что я могу тебе посоветовать- это, во-первых, эм, попытаться ложиться спать. Вот ты говоришь: "До 11 ты ложишься", а вообще идеально, конечно, было бы в 10 вечера, потому что нервная система, она она вообще отдыхает в определенное время у людей, а именно с 10 вечера до 12 ночи, тока 2 часа. То есть первое, с что у нас восстанавливается во время сна- это нервная система. И если вот человек не лег до 11, он немножко пропустил. Не немножко, а значительно- пятьдесят процентов, а, такого вот качественного сна пропустил.
Мгм. Ну да. Да, да. Ну, примерно. Мгм. А, ну да, получается, да, много времени пропускаю. Качество, да. Да, это интере интересно действительно. Я не задумывался, просто, наверное, об этом, как как действительно важно вот это время. Э, да, пост- это интересно.
То есть, в перву Мгм. То есть оно от если твоя нервная система, а, сумеет отдохнуть больше меньше будет вот этих тревожных мыслей и, соответственно, и качество сна. Ты будешь просыпаться с большей энергией и с боль с таким ощущением, вы вы что ты выспался, и у тебя будет больше энергии на твою физическую работу и на на, м, на твое обучение.
Мгм. Да, да, это н ну, как бы, не то чтобы я вообще никогда не задумывался об этом, но я не понимал, как как это правильно распределить. А, если я, например, ну, я не знаю, а когда ожидать-то вообще вот этих, ну, скажем, вот если я там в ближайший месяц, например, да, буду стараться там до 10 лечь спать, то когда я должен заметить результат от этого?
Мгм. Вообще, 1 такие результаты, э, улучшения сна, 1 заметные- это где-то после 1 месяца. Вот как пройдет 1 месяц, а
А, то есть это тоже важно понимать, да? То есть, э, там через неделю особо может ничего и не измениться, но важно мгм, да.
Рановато, да. Рановато. То есть человеческий организм, он должен привыкнуть, и вообще нужно х где-то 3 месяца, чтобы у ч человека вошло в такую стабильную привычку, когда организм создаёт сигнал, что пора ложиться спать: "Всё, я устал". И, соответственно, и организм одновременно будет и ночью и утром просыпаться, например, в 6-7 утра. Сам будет подавать сигнал, что нужно вставать, когда прошло семь восемь часов качественного сна. То есть сон- это вот, ну, первый залог, э, такой вот физической подготовки и, м, спокойствия голове и в мысли. То есть, когда человек невыспавшийся, конечно, он он быстрее быстрей изнашивается, б начинает нервничать, переживать.
Мгм. Понятно. Ясно. И получается, что если тогда я у начну наконец-то нормально высыпаться, то, наверное, может быть, и энергии больше появится, и, а, какое-то количество времени я смогу работать больше, ну и, соответственно, зарабатывать больше. Да, это интересно. Но надо, наверное, только практика покажет, да?
Мгм. Практика 1 месяц, вот 1 такая практика, и после и потом уже после 3 месяцев, ну, уже будет намного лучше видно, и, в принципе, у тебя должна уже естественно выработаться привычка ложиться, ам до 10 или в 10, наипозднее, в 10 вечера спать.
Мгм. А есть ещё какие-то вещи, ну, не знаю, как правильно восстанавливаться? Потому что, ну, физическая работа, и а к как вот, э, правильно отдыхать, может быть, я не знаю. Ещё что-нибудь посоветуешь?
Мгм. Ну, вообще, ещё очень хорошо, э, быть на свежем воздухе во время выходных, то есть стараться стараться быть, э, не важно, какая погода, но вот именно двигаться на свежем ф на свежем воздухе, не быть в помещении.
А, ну, кстати, да, я работаю-то в помещении, то есть это физическое, но, э, в, э, здании, скажем так, да, на улицу выхожу. Да, это тоже важно, наверное, действительно по выходным просто гулять. А а если, э, в будние, то когда гулять лучше: утром или вечером?
Мгм. Ну, вообще, в если у тебя есть возможность гулять утром или идти пешком на работу, когда приблизит мень поменьше выхлопных газов, э, в воздухе. Так лучше? Или тут уже долж нужно смотреть по твоему расписанию, когда тебе удобно прогуливаться. Может быть, это после ужина или это после работы?
Мгм. Да, наверно, после работы просто уже ничего не хочется, ну, как бы, физически всё-таки устал. И, э, н-да, если действительно не на автобусе ехать, а пройтись, просто чуть времени времени закладывать на поход на работу. Да, есть, наверное, такая возможность действительно.
Мгм. Пройтись. Ну, где-то 40 минут, если это займет, э, прогулка и активная такая. И ты и не используешь транспорт, и в то же время ты и ходишь, и ты на свежем воздухе, то есть, ну, это прибавляет энергии. И п такое активное движение на свежем воздухе.
Мгм. Спасибо, да. Я действительно, надо вот, э а, внедрить вот эту привычку раньше ложиться и, ну, может быть, если не каждый день, а, в будни, но по выходным гулять и дышать свежим воздухом. М, попробую, действительно за несколько месяцев, может быть, э, улучшения увижу. Спасибо тебе большое!
Н-да. Спасибо тебе тоже за твой разговор. Я желаю тебе удачи в учёбе и в в успехов в работе тоже. Пока!
Пока!